のかなってゆう、感じはしますかね。
うんうんうん。なんかこの、夜のルーティンってどんな感じですか？いつも、ご飯食べて、その後何されてます？寝るまで。
はい。 ご飯食べて、まあ、家帰ってきてご飯食べて、あの、ちょっと副業の方とかを、在宅のお仕事しているので、そっちの仕事を進めたりとか、あとは、ま、携帯でゲームしたり、動画見たりして、お風呂に入ってってゆう感じですかね。
はい。うん。 はい。 うん。 うーん、うんうん。ま、じゃあ、そのルーティーンっていうのは大きく、いつも崩れないっていう感じなんですね？
そうですね。あまりそこは崩れることはない。ただ、なんか間延びしたりは全然あるんですけど、ま、例えば、ああ、帰ってきてから、なんかこう、4時間ぐらいダラダラしちゃう時とかもあったりとか。はい。
ああああ。 うんうんうん。なるほど。うーん。まあ、あの、なんでしょう、夜、寝る時ってどんな環境ですか？もう、ほんとに暗くして、ね寝ます？